آه ندمتوا آآ، أصلًا إن أنتم دخلتوه.
كان فيلم آه، كان آه من ضمن حتى يعني فيه واحد قال: "لأ والله مش قادر أكمل" عشان إيه؟ شوفي تخيلي شوفي الRemake عمل إيه بقى، مش قادر يكمل لدرجة إن هو أصلًا يعني خر يعني قال: "إن أنا مش عايز آآ صورة الفيلم اللي عندي تتأثر" يعني أنا فاكر المشهد ده بتاع مثلًا موت الأب
آه، اللي هو الفيلم الأصلي ب الكرتون.
آه، آه، آه، هو الكرتون بتاع زمان لأ، مش عايز صورة مشهد الأب وهو بيموت تتغير من عندي غير صورة الكرتون هي هي، لكن أنا دلوقتي مثلًا فيلم زي علاء الدين ده، أنا باقول لِك مثالين من شركة Disney يعني، فيلم علاء الدين ده أنا لو جا لي كرتون هاشوفه، ولو جا لي فيلم عادي هاشوفه عادي، لأنه جميل.
امم. امم. امم، امم، وبعدين يعني الشركة هي واحدة، بس هي هنا نجحت أوي، وهنا فشلت أو حتى ما نالتش آه، ما نالتش إعجاب الناس كلها آآ، يعني كان الفيلم برضو مذبذب، كان فيه ناس تمام وفيه ناس مش عاجبها، مع إن هي الشركة واحدة، بس الفكرة هي ال آه.
بالضبط. آه، آه، آه، بالضبط. بالضبط. بالضبط، آه.
طيب قُل لي إيه كمان يعني أنت بالنسبة لك كده ال اللي بيشد نظرك في الRemake آمم، إحنا اتكلمنا عن اختيار الممثلين، هل شايف مثلًا فيه حاجات تانية مثلًا زي إخراج؟ آآ، الموقع اللي بيتصور فيه؟ آآ، يعني إيه كمان؟
بُصي آآ، يعني أنا فيه حاجات كده باحب أشوفها طبعًا الفتر فيه في اللي هو المسلسل بتاع Avatar ده، آآ، المسلسل ده أنا طبعًا متربي عليه ف نزل منه جزء. آآ، على منصة Netflix يعني.
امم. أيوه.
الفي
امم.

فيلم يعني المسلسل ده إخراجه وطريقة التصوير بتاعته ومشاهد اللي هي ال المغامرة بقى والحاجات اللي زي كده، فيلم ده أنا كان فاكر إن هو كان 8 حل آآ سوري، المسلسل كان 8 حلقات أنا خلّصتهم في قاعدة، ما قدرتش آآ أروح أنام الإخراج بتاع المسلسل ده روعة، روعة، روعة، يعني كان حاجة
إمم. اهم. إيه ده عايزة أسألك حاجة، هو أفاتار آآ اتعمل منّه مسلسل، هو كان فيلم صح؟
آه، آه.
بقى في مسلسل كمان، إمم.
آه، لأ، أفاتار مش الفيلم اللي هو بتاع جيمس كاميرون، في مسلسل زمان اسمه أفاتار عن مسخّرين الهَوا والكلام اللي زي كده. ده كان مسلسل كُلّنا اتربّينا عليه وإحنا صغيرين يعني، فده لمّا لقيت له الremake بتاعه كان عندي فضول. لأ، الفيلم سيبِك من الاختيار الممثل اللي هو آه شَبه الممثل بتاع الفيلم الكرتون المسلسل الكرتون وكده، بس لأ، ال ال التصوير بتاع المسلسل كان خلّى المسلسل جميل جد
إمم. إمم، إمم. آه، أنت قصدك أنت قصدك فيلم أفاتار ده معمول له remake على المسلسل؟
عايز أقول لِك على حاجة آه. لأ، المسلسل لأ، المس في في فيلم اسمه أفاتار ده اللي إحنا عارفينه اللي هو الناس اللي لابسة أزرق وكده، آآ وفي مسلسل اسمه أفاتار، مسلسل أفاتار ده كرتون زمان يعني، زمان أوي يعني. فاتعمل له remake مسلسل، عادي خالص.
تمام. إمم. آه، لكن هو مالوش علاقة بالفيلم يعني.
لا، لا، لأ، مالوش علاقة بالفيلم خالص لأ، لأ، خالص آه.
آه، تمام. تمام، تمام. إمم. آآ
بس، فهو القصة إن أنت أمّا يعني الفيلم اللي أو المسلسل ت يعني مسلسل زي ده، لأ، أنا مش شايف إن هو يعني أغلبية الريميكات بتتعمل ليه؟ بتتعمل عشان حاجة تجارية بس مش أكتر يعني، عشان يستغلّوا الاسم فيعملوا شوية إيرادات حلوة كده تجاري، يعني أنا شايف إن الغرض بيبقى م الهدف يعني إن هو اد حاجة تجارية كده، آآ فتمام.
إمم. بس ده السبب الوحيد اللي أنت شايفه والّا شايف إن هو مثلًا علشان عمل مثلًا مبدع، فهما بيحتاجوا إن هم يعيدوه مرّة تانية آآ بنَفْس العصر اللي إحنا عايشينه بل يقدّمه للجيل الجديد والّا شايف إن هو إيرادات بس أو مَكسب بس؟
أنا شا أنا شايف إن هو آآ إيراداته ومكسب أكتر من إن أنا إيه، آآ من إن أنا أخُش مثلًا يعني من إن أنا أقدّم رؤية جديدة وكده يعني.
إمم، إمم.
الصراحة شايف إن هي كبالنسبة للمُنتِج بتاع الفيلم وكده لأ، هي إيرادات أكتر ويعني مش أصل يعني بُصّي هاقول لِك على حاجة، ال ال الفيلم ده بالنسبة لأي فيلم إحنا بنشوفه بيبقى عبارة عن يعني أنا متشوّق أعرف النهاية رايحة لفين و إيه الرؤية الفنيّة بتاعة المسلسل ده أو الفيلم ده والكلام زي كده. أنا هنا عارف النهاية هتبقى عاملة إزاي وعارف الدنيا هتبقى ماشية إزاي في الفيلم وأحداث هتبقى ماشية إزاي والبطل ده هيحب دي والبطل ده هيموِّت ده وهيقت فهماني؟ فأنا عارف إن ال ال ال الأحداث هتمشي إزاي، ف فما فيش رؤية فنيّة جديدة أو ما فيش قِصّة جديدة هتتعمل، بس هو أنا شايف إنه هو تجاري أكتر يعني.
إمم. أيوه. اهم. إمم.

أنا عايزاك بقى تكلمني أكتر كده، وتقول لي رأيك آآ في الريميكات وإزاي الفنانين، أو المبدعين، ممكن يعيدوا تقديم الأعمال القديمة مرة تانية؟
آآ بُصّي، أنا يعني آآ باحس إن الRemake ده، أو إن أنا أ في عمل مثلًا نزل زمان، وإن أنا أعمله دلوقتي حاجة يعني سلاح ذو حدين، ممكن العمل ده الRemake ده يخلّي العمل الجديد، والقديم في حتة تانية خالص، يعني يبقى أعلى، أ أفضل، ممكن الRemake ده يخلّي الموضوع يعني خلاص، الناس كلّها ما حبتش الفيلم، وحتى شعبية الفيلم القديمة ت تكون مثلًا خلاص نزلت. ضيّعوا زَي ما يقول لك، ضيّعوا سِحر الفيلم الأ الأساسي.
إمم. إمم.
أو الأصلي.
طب وإيه بقى المقاومات اللي بتخلّي إن الفيلم ده لو حصل له Remake آآ إن هو ينجح، وإيه اللي بيخلّيها إن هو يفشل؟ يعني إيه المقاييس اللي أنت بتقيس منها، من وجهة نظرك؟
بُصّي، يعني آآ طبعًا يعني أنا بالنسبة لي، آآ إن أنا آآ عشان العمل ينجح، لازم يكون يعني ال ال آآ طبعًا اختيار الممثلين ده يعني إيه، آآ يكون الاختيار حلو، آآ يعني مثلًا ما تجبليش مثلًا دلوقتي الفيلم مثلًا كان في عصر مثلًا زمان أوي، آآ ما ما يعني ما تخلّيهوش برضه في نفس العصر، يعني مثلًا دلو زمان كان في رسايل بالحمام الزاجل مثلًا، الأفلام بتاعة زمان بقى، والحاجات اللي زَي كده ما تخلّيهوليش بقى بالح يعني ممكن تخلّيه مثلًا بالتليفونات. اعمل لي نسخة مُحدثة من الفيلم، ما تعملهوليش هو، هو. هو، هو طب أنا كده استفدت إيه؟ ما أنا ممكن أرجع أتفرج على الفيلم القديم، وهيبقى بالنسبة لي أح آه، بالضبط. فلأ يعني أنت لازم ب
إمم. أيوه. إمم. إمم. آه، أن أنت قصدك إن هو لازم يواكب العصر اللي إحنا فيه، صح؟ يعني أنت قصدك إن هو تبقى نفس الرسالة، بس في العصر اللي إحنا فيه.
بالضبط، بالضبط.

فلمّا بتلاقي إن الحاجات دي بتبقى بتتعاد مَرّة تانية أو بتتعرِض مَرّة تانية بشكل جديد بيبقوا متذمرين جدًا، يعني، فتفتكر بقى يعني أنت ممكن تقول لهم آه، بالضبط كده، اللي هو دي حاجة من أصلي أنا ومن كده ف فلأ ما حدش يعيدها حتى لو هتواكب وحتى لو هيتغيّر فيها حاجات، فالناس اللي بتتذمر أوي وبتضايق كده حفاظًا على الnostalgia والذكريات بتاعتها ممكن تقول لهم إيه؟
اللي هو أنت ليه جيت على المسلسل بتاعي، آه. بُصّي يعني هاقول لهم إنه هو آآ طالما المسلسل، آآ يعني هي هيعلّي معاك المسلسل القديم اللي أنت شُفته، أنت ما فيش مشكلة بس اتفرج عليه هو هي يعني أنت برضو في نقطة حلوة أوي، يعني أنت مثلًا شُفت المشهد ده في الكرتون وفاكره، مشهد مثلًا أيقوني للم لل للبطل بيعمل حاجة مثلًا معيّنة.
إمم. تمام.